Certo, certo, an
Proprio per questo bisogno di a di autonomia che io ho, no, que cioè, che deriva appunto dal non voler chiedere mai. Quindi lavorare in contesti di gruppo per me è molto difficile e limitante, perché non so delegare, non so chiedere aiuto, non so esporre di non sar fare di non saper fare qualcosa, di aver bisogno di una mano, una spiegazione in più. Quindi, l'ho limata molto, però
Sì. Mh. Certo, però anche anche in una libera professione, ehm, diciamo che proprio statisticamente è un fatto riconosciuto, ehm, aver essere un libero professionista non significa, mhmm, poter diciamo fare affidamento solo su se stessi molto spesso, no, perché magari si lavora in uno studio, magari semplicemente ci sono delle pratiche, ehm, adesso non so quale sia l'ambito professionale, ehm, con cui vuoi proseguire, però certamente ci sono tante situazioni in cui, anzi, la maggior parte delle situazioni in cui, ehm, lavorare da soli o senza interfacciarsi in qualche modo con un fornitore, con un cliente, con un con chiunque e chiedergli delle spiegazioni del dell'aiuto può essere un po' limitante, no. Hai hai pensato a questo aspetto?
Certo. Sì, ho pensato anche a questo. Mi va di fortuna che nella mia professione, studiando psicologia, non rientro nel dovermi rapportare con altre perso cioè, t con fornitori, con
Ah! <chuckles> Eh, beh, insomma, un minimo sì, p <chuckles> ti devi rapportare con con le perso se non ti rapporti con con con i tuoi clie è un po' un problema!
Sì, uhm con con le persone, per <chuckles> però tecnicamente sarebbero perso cioè, sono loro a chiedere aiuto, non sono io, capito?
Sì è g ah, è giusto, è colato questo aspetto che diciamo, uhm, r ribalti, no, questa tua necessità e invece sono gli altri che vengo che vengono a chiederlo a te. Straordinario!
Eh, <chuckles> ehm Certo. É stato tutto studiato que no, non è vero, non è stato studiato a tavolino, però se uno si mette a pensare anche le scelte lavorative che ho fatto, eh, rientrano in questo pattern di dire: "Sì, io non voglio chiedere aiuto, voglio essere quella indipendente, per cui divento, anche come professione, colei che sa aiutare per cioè è talmente brava ad aiutare se stessa, cosa che non è vera, però, uhm, che riesce persino ad aiutare gli altri", capito? Cioè c'è sempre un
Eh, sembra <chuckles> Straordinario. Devo dire che questo racconto sì, no, no, scusami, vai avanti.
no, dicevo, è la vena narcisistica di 3/4 delle persone che scelgono di studiare psicologia, cioè il mito del del salvatore eh, perché alla fine è così, però io me lo riconosco, ecco.
Certo.